Ừm, ừm. Ờ, hiện tại á thì mình đã đi làm rồi, nhưng mà, ờ, gọi là, so với bạn bè của mình á nha, thì cái công việc của mình nó, gọi là, bình thường, nó ở một cái mức bình thường, hông có gì quá nổi trội. Thậm chí là, ờ, so sánh với những cái bạn mà, ờ, gọi là, ờ, kiểu là, cùng trang lứa đi, đó thì bạn có cái công việc cũng tốt hơn, có cái thu nhập cũng tốt hơn luôn nè. Đó, thì cái vấn đề này á nó làm cho mình suy nghĩ rất là nhiều và thậm chí là, à, nó đánh vào cái cái tham vọng của mình á, mình muốn làm gì để để mà nó bức phá hơn. Nhưng nhưng lại càng mong muốn thì lại mình lại càng, gọi là, bị rối, ừm, mình hổng biết làm sao để mà mình có cái, gọi là, bức phá cho nó đúng, cho nó hợp lý á bạn, ừm.
Ưm, ừm, rồi. Ừm. Mình biết rồi. Ừm. Ừm. Mình hiểu rồi. Ừm, nghe bạn nói là bạn nhìn thấy cái thành công của bạn bè, thì bạn có thể cho mình một cái dụ cụ thể một thành công nào đó của bạn mình mà mình cảm thấy là trong lòng của mình á, mình so sánh với mình ghen tị không nè?